Oo, tama ka, siya na talaga yung ma may mali, ay hindi mo alam baka siya ang may ano parang personality disorder or may baka may bipolar disorder siya na parang gusto niya lahat ng bagay tama, naaayon sa kagustuhan niya. May gano'n kasi actually nagiging sakit na 'yan, eh, hindi hindi mo 'yan sakit kundi sakit na ng taong yun. Oo actually sa, ah, psychologist hin hindi ko lang kasi alam yung exact na tawag do'n, eh, pero parang may something wrong sa personality, personality disorder, yung bang gusto nila na always perfect, always pulido, na wala kang pagkakamali gano'n kasi kung kung may kamalian ka magi magagalit na sila lahat yun. Oo, there's something wrong sa mga taong gano'n at saka mahirap paki pakisamahan yung gano'n, 'di ba? <chuckles>
Hmm. Hmm. Mm. Hmm. Pero alam mo ba? Mm. Mm. Pero alam mo ha, sa lahat ng mga sinabi mong 'yan, ah, napagaan mo 'yong kalooban ko 'yong bang, ah, kagaya nga niyan na sinabi mo na, "sige lang hayaan mo lang, ah, kung mas may may mayro'n naman din ng mga naniniwala sa'yo sa kakayahan ko" 'di ba, kumbaga parang oo, sila na lang yung tignan ko at huwag na lang 'yong mentor ko na wala naman din naitutulong sa akin, naku! Maraming salamat sa'yo, ha, oo sa mga payo mo sa akin.
Hmm. Oo. Hmm. True, oo. Walang anuman oo, mag-focus ka lang sa sarili mo at sa ginagawa mo 'no. Salamat.
Maraming salamat.